Exato, então ela liga o telefone para colocar os joguinhos e ficar sentada no sofá jogando. Isso ela aprendeu, ela aprendeu a entrar no PlayStore, para baixar os joguinhos, para jogar com os joguinhos e blá-blá-blá, né, aí vira e mexe tem uma discussão, porque meu marido fala para ela, manda foto para eu ver qual é o problema na tua casa, né, que ela fala; "Ai quebrou o negócio, vem aqui em casa para me ajudar consertar", "Mãe me manda foto". "Ai não consigo". Por que não consegue? Isso eu já te ensinei 10 vezes, né, então em jantares surge essa coisa, e aí eu falo né, quando fala assim: "Ai, Luana, que que você acha?" "Eu acho você pode aprender, você só não tem força de vontade, né, porque você aprendeu como baixar o joguinho, jogar, desligar o joguinho, quem consegue fazer isso consegue entrar no WhatsApp e mandar um foto", "Ah, mas isso, que vocês não entendem que eu tenho uma certa idade", "tá, mas a certa idade não pode jogar só quando você quer". <chuckles>
<laughs> <laughs> Uhum. <chuckles> O que você fala? <laughs> <laughs> É, né. É, né, é u é é uma coisa muito certa, né, muito <laughs> compreensível, né, da sua parte. <chuckles>
Né, se tu tem a mente boa, se você tem a mente boa para isso, aquele outro é tão similar, por que que você não pode fazer uma foto e mandar no WhatsApp?
E às vezes, eh, assim, a dificuldade, o grau de dificuldade na verdade é o mesmo, né.
Exatamente, o grau de dificuldade é o mesmo, né, às vezes é mais difícil você ir no, no PlayStore para baixar um joguinho do que isso. Outra
Escrever o nome do jogo, lembrar o nome do jogo.
é, outra coisa, né, sou eu defendendo a irmã da minha sogra.
Ah!
Cara, é uma coisa bizarra, é uma senhora de 90 anos, que está, se vê claramente que ela tá com problema de memória. Ela fala com você: "Oi, vamos no mercado que eu preciso comprar gelatina", aí você fala: "Tá bom, vamos no mercado amanhã então comprar gelatina". Aí ela passou 2 minutos ela falou assim: "A gente não pode ir no mercado comprar gelatina"?
Sim. Sim. Isso é é claríssimo, né, que é.
Isso é sinal clássico, né. Sinal bem clássico, então eu compreendo isso.
Sim, sim do de no mínimo ou no mínimo aí tem que ir no médico, no geriatra para ver, mas no mínimo a demência senil mínimo.
Exato.